あ、えっとですね、あたし学学生時代に、あの、ま、色々ニューミュージックの、あの、歌詞とか歌とかすごく流行っていて、色々なん聞いてたんですけど、いっきょくですね、ま、これ最初に聞いたのは高校の頃なんですけど、学生の時にドラマに、あの、すごく、ま、あたしだけじゃなくって、ま、その当時の同級生、みんなではないんですが、けかこうですね、あの、そのドラマにはまってた人が多くって、あの、ドリの主題歌になったので、その曲が、まあ、学生時代というと思い出したりしますね。
うーん。 うーん。 うん。 へえ、はい、うん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うん。 お、はい。 うん。 あ、なるほどね。その、ちなみにそのドラマの主題歌ってどの歌ですか？
あのですね、サザンオールスターズの「いとしのエリー」っていう曲なんでけどすごくうん。
おお、なるほど。えっと、それは、じゃあ、ふぞろの林檎とかですか？
そうなんですよね。
ああ、いいドラマでしたね、あれ。ああ。
すごいね、あの、なんか、あの、毎回毎回なんか違った感動呼んでいて、まあね、大した話ではないんだけど、身につまされるというか、なんか、ちょっとですね、共感を呼んでましたね。
うん。 はい。 うん。 うん、うん。 あ、ありましたね。なんか、すごくいいのは、なんか、普通の大学生の話のようなんですが、ま、その中でも、こう、なんかね、ドラマがあるっていうか、なんかね、うーん。なんか、私、すごい、わ小さいながらにちょっと覚えてたのは、もうすごいあれなんですけど、この、なんか、中井貴一さんのあの方が、なんか、大学生で風俗を、こう、体験されるみたいなところがあって、ああ
ええ。 ええええ。 ね。 ああ、はあ。 ええええ。 ああ、それありましたかね、すごい。あの、あたしは、も、そこはちょっとあんまり詳しく覚えてないですけど、多分、ね。
うん。あ、そうなんですね。なんで、すっごい子供心にすごい、なんか、ま、もちろんまだね、こう、結構子供だったので、そういうところに行くっていうのもなんかあれでしたし、そういうのがね、すごい、だかなので余計に印象に残ってるんだと思います。
ええ。 ああ。